Cứ mỗi lần á, mà giỗ á, mà gia đình mình họp nhau lại á, là xung đột nhiều lắm.
Sao nè bạn?
Kiểu như nhà thì đông người, chín người mười ý, người này thì muốn làm theo ý người này, người kia muốn làm theo ý người kia, cứ vậy nói qua nói lại, cái gây mất lòng nhau, xung đột căng thẳng cãi nhau, thậm chí có những lúc á hả chuẩn bị đánh nhau luôn á.
Ồ, vậy ấy hả? Ôi, vậy luôn ấy hả?
Ch mình là, ừm, mình là con cháu trong nhà, mình thấy cái tình trạng như vậy, mình căng thẳng á, nhiều khi mình hổng dám họp gia đình, hông có dám về luôn á. Mệt lắm luôn á, mình căng thẳng. Ừm. Gia đình mỗi lần họp gia đình á là bắt đầu căng thẳng lắm, cứ mỗi lần họp là mỗi lần xung đột, mỗi lần họp mỗi lần xung đột. Mình hổng biết người ta có giống như mình hông nữa? Có nhà nào giống như nhà mình hông nữa?
Ôi! quá ha. Ừm. Ồ! Thật ra thì cái việc mà, à, họp gia đình này thì đúng là hầu như nhà nào cũng sẽ có cái trường hợp là chín người mười ý, bởi vì là ai cũng có những cái ý kiến cá nhân của mình. Cho nên thật ra ch cái trường hợp này của nhà bạn thì cũng không không phải riêng mình nhà bạn đâu, mà hầu như nhà nào cũng vậy á, nhưng mà có mỗi cái điều là ở trong mỗi nhà thì họ sẽ có những cách xư xử cư cư xử này, những cái cách mà giải quyết tình huống nó khác nhau thôi. Vậy thì không biết rằng là lúc nãy bạn có kể rằng, à, gia đình của bạn là họp căng thẳng đến cái mức mà thậm chí có thể đánh nhau, thì không biết cái này có có phải là một cái, ờ, cái gì đấy nó gây ảnh hưởng đến nguy cơ an toàn của toàn gia đình không bạn?
Thì thì đó. Ừm. Ừ. Ừ, đó. Ừ. Ừ. Thật ra đó, thì, ờ, ừm, đại gia đình của mình á là, ừm, do ông bà mình là có tới 10 người con, mà ba của mình là người con thứ 5, mà rất coi trọng cái, a, lễ nghi văn hóa gia đình, vì là người gốc miền Trung. Nên ví dụ như cúng giỗ hay có việc gia đình, là phải tụ họp lại, kể cả con cháu luôn, kiểu như như, mình là cháu cũng vẫn phải có mặt. Đó, và mỗi lần như vậy á, thì do là ảnh hưởng từ cái thời phong kiến á, cho nên là những người nam trong gia đình mình thì khá là gia trưởng và do họ làm trụ cột gia đình, cho nên cái tiếng nói của họ có tiếng nói nhiều hơn người nữ và buộc người phụ nữ là phải nghe theo, do là cái ảnh hưởng của cái văn hóa từ lâu đời nó là như thế. Nên là cái thế hệ của mình á, mình cảm thấy cái điều đó không phù hợp và những người nào mà hiện đại á, thì họ sẽ cảm thấy điều đó không phù hợp và gây ra cái sự xung đột về mặt, à, bất đồng quan điểm, bất đồng ý kiến. Người lớn tuổi thì nghĩ là không coi trọng họ, còn người trẻ tuổi thì cho đó là không công bằng.
À, rồi. Ừm, tốt mà. Thì à À, rồi. Ừm hừm, mình hiểu nha. À, rồi. Ừm, ô kê. Trời ơi, ờ, nghe khó khăn quá ha. Ờ, thật ra là mình cũng rất là hiểu ấy, bởi vì là cái việc mà, à, đàn ông gia trưởng, rồi lại còn là người lớn ở trong nhà nữa. Cho nên là thường thường họ sẽ có cái suy nghĩ là, à, tôi là người có tiếng nói nhất, cho nên là mọi người sẽ phải nghe tôi. Thật ra cái trường hợp này của bạn thì nhiều người gặp phải lắm mà mình cũng rất là thông cảm cho bạn nha. Ờ, nhưng mà như bạn có kể thì là trong gia đình bạn chủ yếu cái sự xung xung đột là đến từ cái thế hệ trẻ và cái thế hệ, gọi là, lớn tuổi hơn phải không bạn?
Và hơi xung khẩu hả bạn? Ừm, khó. Ừ! Chính xác luôn á. Hay. Tính đúng. Ờm, trẻ ở đây ví dụ như là, ừm, con cháu đi, thì, ờ, ví dụ như bận công việc, hay ở xa thì cảm thấy cái việc mà họp mặt, à, cúng giỗ này nọ thì nó không phải là bắt buộc và đó là tấm lòng thôi, hoặc là có người ở nước ngoài á thì họ, ừm, quan trọng là tấm lòng nghĩ đến thôi. Nhưng mà những cái thế hệ trước thì yêu cầu là cái sự hiện diện nó vô cùng quan trọng, nó thể hiện được cái sự tôn trọng văn hóa, lễ nghĩa gia đình.
Ừm. Đấy mà À, rồi nha. Ừm, thế thì coi như là cái xung đột này là nó thường thường xoay quanh cái việc là, à, có cái sự xung đột và mâu thuẫn giữa cái việc là giữ gìn truyền thống gia đình, đúng không bạn? Hay là còn đến từ những cái việc khác nữa không?
Nó là như thế. Ừm. Chính xác đó bạn. Nhiều lắm! Rồi bây giờ ví dụ như sau một thời gian 5 năm, 7 năm, 10 năm đi, bắt đầu, ờ, con cháu ở tứ phương tám hướng đi, không thể nào tụ họp về lại đi, thì những người nào đại diện cho gia đình đó. Ví dụ như mình không đi được thì có ba mẹ mình, hoặc là, ừm, mỗi gia đình sẽ cử đại diện đi, đó, thì có cái sự điều chỉnh á, nhưng mà mỗi một gia đình mà cử đại diện đi thì ừm, do là ông bà mình có 10 người con, đúng hông? Thì cái bác đầu tiên với lại cái cô cuối cùng á, nó chênh nhau cái khoảng cách tuổi tác khá là dài, nên một người có suy nghĩ hiện đại suy nghĩ rất là truyền thống.
Ừm, mình hiểu. À, rồi. À, rồi nha.
Nên là cục nhau, là mâu thuẫn về nam nữ nè, trọng nam khinh nữ nè, rồi về bất đồng quan điểm nè. Và trong gia đình ví dụ như xung đột mà không không nói chuyện được là sẽ dùng bạo lực giải quyết luôn.
Ừm, ô kê. Ôi! Khó khăn quá ha. Ờ, tại vì cái cái việc mà đúng rồi, cái việc mà sử dụng đến cả bạo lực thì là cái tình huống nó đã rơi vào một cái trường hợp khác rồi, nó không còn chỉ là mâu thuẫn nội bộ kiểu dạng như, à, nói chuyện nói nhau vài ba câu nữa, mà nó đã, ừm, gây ra những cái nó, gọi là, có hệ quả hệ quả rõ ràng luôn á. Ừm, vậy thì không biết rằng là
Căng thẳng lắm bạn. Đúng rồi đó. Căng thẳng, nhưng mà nói bạo lực ở đây hông phải là hông phải là người ta làm, làm liền nhưng mà ý là hù, hù thôi. Ví dụ như là bắt đầu hù, ví dụ như: "Mày mà nói nữa là tao đánh mày", ví dụ như vậy đó. Thì tức là dùng bạo lực để hù dọa chứ mà nói làm thiệt thì thì chưa tới mức mà phải làm thiệt như thế.
À, thế hả? À, ô kê. Ừm, mình hiểu. Ừm, thật ra thì nói nói câu chuyện là bạo lực ở đây thì cũng có thể là bạo lực qua lời nói mà, và ở đây mình có thể thấy rõ rằng là bạo lực qua lời nói thế thì hẳn trong cái trường hợp này bạn cũng rất là khó xử ha? Thì không biết rằng là những cái xung đột này á, thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến bạn như thế nào nhỉ?
Ừm. Ừ, đó. Ơi, căng lắm á. Ví dụ như họp mặt trong gia đình nè, mà mọi người đang làm ai việc của người nấy xong rồi ra cái thấy hai người đang cãi nhau. Ví dụ mình là cho dù phận làm con cháu này nữa, mình cũng muốn né đi cho rồi, mình hổng có muốn tập trung ở đó nữa. Tại vì cũng ở xa bay về cùng một chỗ ở quê, mọi người bỏ thời gian công sức ra, nhưng mà về đó hông có vui, cái những những cái, ưm, cuộc họp gia đình nó hông có vui, thì kể cả người lớn hay người nhỏ thì cũng tìm cách né né ra thôi. Mà né ra đi, thì sau một thời gian thờ cúng tổ tiên ông bà mà thấy ít người quá thì cũng tội, thì tự nhiên cái ông bà tổ tiên mình mà ờm, chỉ vì người còn sống còn còn có xung đột như vậy, cái ảnh hưởng tới cái truyền thống gia đình, thì con cháu như vậy cũng áy Đó, mình căng thẳng lắm bạn ơi, nhiều mình cũng đang cân nhắc hổng biết là có nên đi hay không đi nữa, không đi thì khỏe mình mà mình áy náy.
Ừm, mình hiểu. Ừm. Ô kê. Ừm, cũng đúng. Này cũng đúng mà. Ừm. À, rồi. <laughs>
Mà đi thì đâu có vui.
Ừm, mình hiểu nha. Ờ, thật ra thì trong cái trường hợp này ấy, bạn hoàn toàn có thể cho phép bản thân mình là, ờ, mình cảm thấy mệt mỏi, mình cảm thấy kiệt sức, bởi vì cái mâu thuẫn gia đình diễn ra thường xuyên ấy, đây là điều rất là dễ hiểu lôi. Ờ, bất kỳ ai trong cái trường hợp của bạn cũng sẽ thấy là kiệt sức và mệt mỏi hết á, cho nên là bạn đừng hãy đừng lo lắng quá về cái cảm xúc này của mình nha. Ờ, thế khi mà nghe cái trường hợp của bạn ấy, thì mình nghĩ rằng mình sẽ có một vài lời khuyên và mình hy vọng rằng là những cái lời khuyên này sẽ có thể giúp ích cho cái trường hợp của bạn á.
Ừm. Thì đó. Mệt lắm. Ừm. Ừ, mình cũng hy vọng vậy.
Ừm, thế thì đầu tiên nha, ờ, đầu tiên mình nghĩ rằng là bạn hãy cứ c ờ, xử lý được cái cảm xúc trong con người bạn đã. Tức là, ờ, cảm thấy mệt mỏi rồi, nhưng mà bạn hãy chấp nhận rằng cái này là chuyện đương nhiên rồi, bởi vì ai trong cái trường hợp này cũng sẽ thấy mệt mỏi hết á. Nhưng mà cái quan trọng là bây giờ khi mà bạn đối diện với cả cái trường hợp này, bạn sẽ phải giải quyết như thế nào? Thì mình khuyên rằng là bạn nên giữ một cái tâm trạng bình tĩnh, ờ, rồi sau đó thì bạn sẽ ngồi xuống nghĩ xem là, ừ, cái việc này nó có quan trọng không? Nó đem lại giá trị gia đình như thế nào này, rồi là, ờ, nếu như mà mình về thì thật sự thì, ờ, nó sẽ giúp ích được những cái gì? Và nếu không về thì sao? Tức là bạn sẽ cân nhắc những cái thiệt hại, những cái lợi và mặt hại ở trong ở trong câu chuyện đó, rồi sau đó hãy đưa ra những cái quyết định tiếp theo. Như thế này ít nhất là bạn sẽ có thể nhìn cái vấn đề một cách là bình tĩnh và công tâm nhất á bạn.
Xử lý cảm xúc. Ừm. Ừm, mệt lắm. Ừm. OK. Ừm. Ờ. Ừ ha. Ừm. OK nè. Ừm, mình hiểu. Để Thực sự luôn á, mình cũng muốn làm như bạn lắm nhưng mà mình chưa làm, mình cứ tránh hông à. Tại vì cứ mỗi lần thấy cái gì khó quá là mình bỏ qua, mình tránh, chứ mình cũng chưa mình cũng chưa có ừm, mình cũng chưa có ngọ ngồi mà phân tích ra là, ừ, cái mức độ quan trọng của nó như thế nào, rồi, à, những cái điểm tích cực hay tiêu cực gì mình có làm hay không làm cái điều đấy. Đó, thì bây giờ mình chỉ mình chỉ toàn tránh thôi, nhưng mà bởi vậy mình mới phải nói chuyện với bạn đây coi thử bạn có cái ý tưởng gì hay ho để mình khắc phục cái chuyện này nè, hoặc là ít chí ít mình cũng có cái cách ứng xử phù hợp.
Sao nhỉ? À, mình hiểu cảm giác này nha. <laughs> Ừm, mình hiểu rồi. Ừm. Ừm, mình hiểu nha. Ờ, cái việc mà tránh né những cái vấn đề khó thì chắc là, ờ, rất nhiều người cũng như vậy thôi, khó thì bỏ qua. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái trường hợp của bạn ấy, thì ít nhất bạn phải có 1 lần bạn đối diện với nó, và cách đối diện là gì? Ờ, nếu như mà coi như phận con cháu trong nhà đi chẳng hạn, thì bạn có thể nhờ sự giúp đỡ của những người lớn, ví dụ như là ba mẹ bạn này, để tổ chức ít nhất là phải có một cái buổi họp gia đình và nói rõ quan điểm của từng người. Nhưng mà cũng nói trước với mọi người rằng là, cái buổi họp này á là buổi họp để đưa ra ý kiến, chứ không phải để công kích cá nhân. Có nghĩa rằng là nếu như mọi người có thể khó chịu, thì mọi người hãy nén đi, bởi vì đây là buổi để mình trao đổi, mình góp ý và mình đưa ra cách thức sao cho phù hợp nhất. Tức là đưa ra một mà nó có thể hài lòng tất cả mọi người. Và trong cái buổi như thế này có thể đề xuất với bạn là đưa ra những ý kiến như là, à, bây giờ mình có thể là, à, nếu như mọi người ở xa quá, mọi người bận việc này, thì cái này cũng là điều dễ hiểu và phải thông cảm cho người ta thôi. Nhưng mà hãy là tốt nhất ấy, là hãy đưa ra một buổi, một cái thời gian cố định, ví dụ như là Tết này, Tết người hãy tập trung tất cả mọi người cùng về. Coi như là ít nhất năm thì cũng có một cái buổi nào đấy là mọi người cùng quây quần. Như thế thì vừa nó, gọi là, giữ được cái truyền thống gia đình này, đúng không? Vừa giúp không bị về nhiều quá. C chứ nói thật là bữa giỗ nào, bữa, ờ, lễ Tết nào cũng về ý, thì 1 năm là quá, cứ như thế nên nó sẽ ảnh hưởng tới cái công việc của mọi người nè, rồi là người khó chịu như bạn đã nói nữa, nhưng mà chỉ cần bữa trong năm thôi cũng được, ít nhất là cũng cho tổ tiên, cho ông bà đã khuất, đúng không? Thấy được rằng là con ch đấy mới là điều quan trọng.
Ừm. Ừ. Ừ. Ừ. Ừm, ô kê. Ừ. Ừm, ô kê. Ừm. À, a, à! Được á. Ừ. Ừm. Mình hiểu. Ừ. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừ. Ừm. Đúng rồi. Nghe ừm. Ừm, bạn nói thì cũng có lý á, bạn phân tích thì đúng, hoàn toàn hợp lý luôn á bạn. Nhưng mà nó có cái vấn đề này nè, bây giờ giả sử như mình biết là cái người lớn tuổi hơn mình đi, vai vế lớn hơn mình, nhưng họ làm sai một cái điều gì đó, họ làm hông có đúng, thì ví dụ mình nhỏ tuổi hơn thì mình có nên nói không hay là mình im mình bỏ qua luôn?
Sao nhỉ? Rồi, mình hiểu. À, về vấn đề này nha, thì thật ra là nếu cái cái trường hợp của bạn ấy, đã là người nó, gọi là, hậu bối, đúng không? Nếu mà mình góp ý thẳng thắn với cả người lớn tuổi ấy, thì có lẽ là người ta sẽ thấy rằng là, à, đứa này nó láo, nó vượt quyền, rồi là nó không tôn trọng trưởng bối, không tôn trọng là chú bác, cho nên là cái việc này hãy là có thể đề cập với một người nào đó mà là người lớn ở trong nhà, nhưng mà bạn dễ nói chuyện như là mẹ bạn này, hoặc là có cô, đúng không? Là cô Út thì chắc là c sẽ gần với cả tuổi bạn, cũng sẽ hiểu với cả, ờ, được với cả cái tình huống của bạn. Thì những người tức người lớn ở trong nhà, ít nhất là họ sẽ có tiếng nói hơn để họ có thể góp ý trực tiếp cả, à, những cái người trưởng bối mà họ đang làm sai như thế. Bạn thấy cách này s
Đúng rồi. Ừm. Ừ. Ừ, thì đó. Ờ. Ừ. Ừm. Ừm, kê. Ừm. Ừm, ừm, có lý ha. Ừm, bạn nói có lý đó. Mình cũng sẽ tìm cái người phù hợp và cùng vai vế, ví dụ như những người bác á, đó để mình chia sẻ cái điều này, ừ, bạn đó cũng có lý á chứ mình cũng chưa có làm điều này. Để sắp tới á thì nếu như mà gia đình, ờ, có nhiều cái điều căng thẳng thì mình sẽ thử làm coi làm sao nha. Dù sao thì nói chuyện với bạn á thì mình cũng cảm thấy giải tỏa tâm lý hơn phần nào rồi, cũng đỡ đỡ căng thẳng hơn xíu rồi đó. Mình cũng hy vọng là sắp tới mình cũng khắc phục được những cái cái xung đột trong gia đình nè.
vậy. Ừm, không sao nè. Cứ từ từ thôi, từng bước một rồi bạn sẽ thành công á, mình tin là vậy. À, nếu như mà bạn còn câu hỏi gì thì cứ hỏi mình nha, mình vẫn luôn ở đây nè.
Ừm, ô kê để mình, à, làm những cái điều mà bạn hướng dẫn trước coi làm sao cái đã, có gì thắc mắc thì mình sẽ quay lại mình hỏi bạn nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bye bye.
Ừm, bye bye bạn nha.